あ、もちろんです。あの、お話聞かせてください。
あ、ありがとうございます。
うーん、ありがとございます。うん。
うん、大体、こう、ま、家の中でね、在宅で仕事をしているんですけれども。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。うん。
ええ、結構いくつかの、こう、会社さんとかね、プロジェクトをとかを受け持ってるので、ま、会社員時代と比べれば結構、ま、不規則というかね、定時とかっていう概念がないので。ま、うんうん、どちらかというと会社員時代に比べれば後ろ倒しで、大体始まるのが10時くらいかなっていうところから仕事を始めて、ま、夜ろくじでいったん切り上げをして、あとはちょっとプロジェクトの更新とかね、メッセージがあれば、ま、夜8時から10時とか、夜の段階でも、またちょっと仕事入るみたいな。
うーん。 うん。 あ、はい。 うん、ん。 はい。 はい。 うん。 あ。 そうなんですか。あの、うん。うんうんうん。
うんうん。 ええ、ま、そんな感じで働くことが多いんですけど。やっぱり、こう、家で仕事をするっていうのもあるので、なんかね、こう疲れたなとか、なかなか休み取りにくいなと思って、ずっと、こう、仕事を続けちゃう時もあれば、ちょっと、こう、休もうかななんて思ってね、こう休憩と思ってスマートフォンで、SNS とか動画見始めちゃったら、もう気づいたら30分とか1時間とかね。思った以上にこう、休憩の時間が長くなりすぎちゃって、ああ、失敗したな、なんてちょっとね、罪悪感感じてしまったり。そんな感じで、結構、こう、バランス取るのを、すごく難しいなって思うんですよ。
うーん。 うんうん。 うーん、うん。 うーん。 うん。 あ、うーん。 うーん。 うーん。 そうですよね。ま、在宅で、あの、フリーランスみたいな感じでやられているんですか？
そうですね。今年からフリーランスの働き方になったので。ま、ね、仕事時間とか、こう、休みの日とかっていうのは自分で上手く決められるようにはなってるんですけれども、ま、仕事があるじゃ、やっぱね、バーッと集中してやっちゃおうなんて。特に今ちょうど、年末年始も近いからね、できるうちにやろうとかって思うと、なかなか、こう、休憩を入れるタイミングがなかったりとか。ちょっと短い時間のね、10分、15分でできる休憩取りたいな、なんて思いつつも、その時間にちょっと携帯を見始めちゃうと、思ったよりもっと時間取っちゃったりなんかで、いや、結構失敗することが多かったんです。
うん、うん。 あ、うんうん。 あ、うーん、うんうん。 そうですよね。うん。 そうですよね。うん。 うんうん。 うんうん、うん。 そうなんですよね。 もう。 うん。 あの、夜は先ほど、ま、あるときは6時、8時？
はい。